Ja, und der Ball im Bauch wird immer größer und größer und und immer mehr, äh, ja, Panik im Kopf oder wenn man sagt: „Oh Gott, das muss ich jetzt auch alles erledigen. Verdammt.“ Ja, kenne ich sehr, sehr gut. Gibt's denn Tipps oder die du für dich entdeckt hast, die dir helfen, das umzusetzen?
Ja. Richtig, richtig. Richtig. Ja. Ja, ich habe das tatsächlich, äh, vor letzte Woche habe ich das probiert. Habe gedacht, als der Auftrag reinkam und ich wusste: „Ach Scheiße, das ist wieder so 'n Auftrag, wo ich gar keine Lust zu habe, alles anstrengend, muss die Hälfte nachschlagen, kommt viel zu selten, kannst auch keinen Kollegen fragen, die sind da genauso blank wie ich. Und ich glaube, okay, ich mache es einfach gleich.“ Sobald wie der Auftrag reinkam, habe ich den weggearbeitet und es ging tatsächlich ich habe mal 10 Minuten weniger gebraucht. Also, ich habe kurz meine Kollegen angeguckt und habe gesagt: „Ruf mal an, ich brauche noch 2 solche Aufträge. Ich bin grade im Flow.“
Mhm. Mhm. <chuckles> Also also, war deine Unterstützung tatsächlich einfach direkt machen, gar nicht lange drüber nachdenken und wegarbeiten. Ja.
Also, von daher Ja, ja, genau das genau das tatsächlich genau das. Gucken, dass man es sofort erledigt und eben nicht noch 3 Stunden wartet und sich das aufschiebt.
Mhm, weil die Motivation wird ja nicht größer, wenn man länger wartet, ne? Das habe ich auch kennengelernt. Ja, das stimmt und man ist stolzer auf sich.
Genau. Die Zweifel werden eher werden genau, eher werden die Zweifel ja größer und die Probleme, ne?
Definitiv, definitiv. Und es gibt kein schöneres Gefühl, als zu wissen: „Ach, ich habe alles erledigt. <chuckles> Es kann nichts mehr passieren.”
Je länger man das liegen lässt. Genau, sich mal eben selbst auf die Schulter klopfen.
Genau, genau. Ja, total.
Korrekt. Ja, vielen, vielen Dank für das superspannende Gespräch.
Ja, ich habe auch zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <chuckles>
Ja, und, ähm, konntest du was mitnehmen? Also ich, ähm, werde auf jeden Fall dabei bleiben, Dinge, die mir schwerfallen, gleich am Anfang zu machen.